Iya jadi kalau sebetulnya gini ya Kak ya, kalau stres itu kan tergantung bagaimana cara kita mensikapi suatu masalah ya gitu, ketika, kita bisa melakukan relaksasi sebentar saja dan, mencoba untuk mungkin mencari ketenangan, eee, biar kita bisa tahu gitu loh Kak kira-kira masalahnya seperti apa karena, kalau misalnya kita stres karena suatu masalah dan, kita, eee, dalam kondisi yang, eee, tidak apa namanya tidak tenang ya, maka tidak akan ketemu solusinya gitu loh jadi, ketika kita mencoba untuk menenangkan diri maka, eee, diharapkan, otak kita atau tubuh kita itu akan kembali, segar dan sehingga kita bisa tuh Kak mencari solusi dari masalah yang, eee, kita hadapi. Nah kalau kita udah temukan solusinya kan berarti, eee, mudah-mudahan stres kita juga akan turun gitu dengan sendirinya.
Mhm mhm. Oh oke paham paham, eee, berarti nggak harus yang banyak-banyak, eee, kegiatan juga ya cukup dengan yang simple-simple saja tadi Kak ya yang penting bagaimana kita, eee, mengelola pikiran juga sebenarnya ya. Oke deh nah kan kat Kakak tadi cerita Kakak punya taman di samping rumah ya? Nah kalau m eee, kalau misalnya orang yang, eee, rumahnya sempit gitu enggak ada lahan untuk, eee, apa untuk bercocok tanam gitu, nah kalau menurut Kakak apa sih yang bisa dilakuin agar, eee, bisa kesannya itu masih ada dapet alamnya, tapi masih juga bisa menikmati alam dengan lingkungan rumah yang bener-bener kayak sempit atau mungkin kayak orang di apartemen tuh enggak ada tanah sama sekali bahkan ya, nah itu biar dapet rasa suasana alam juga gitu gimana tuh Kak?
Iya. Betul. Mhm, mhm. Iya. Mhm. Iya sebetulnya kan, eee, masih bisa ya kan kalau di apartemen tuh ada balkon ya Kak ya nah itu bisa dimanfaatkan, eee, untuk nanam pohon-pohonan secara vertikal ataupun misalnya, pohon-pohonan yang kecil-kecil gitu loh jadi enggak terlalu, eee, harus besar gitu, yang penting kita ada aktivitas dengan alam gitu, terus juga kalau di balkon kan kita juga bisa tuh Kak, melakukan relaksasi sambil berjemur di bawah matahari, terus, eee, lah lah pernapasan. Iya, mhm.
Iya iya. Oh iya berjemur di bawah matahari ya? Nah, eee, menurut Kakak sendiri apa sih pengaruh hubungan mungkin kayak, eee, kita melakukan kegiatan kayak berjemur di bawah matahari atau, eee, mengurus-ngurus tanaman kayak Kakak bilang tadi itu, apa sih, eee, hubungannya dengan, eee, ketika kita mengalami suatu, eee, masalah atau, eee, stres gitu? Eee, menurut Kakak apa sih hubungan, eee, ininya, eee, agar stres itu akhirnya bisa, eee, release gitu?

Kalo saya pribadi nih, Kak, kalau misalnya saya terlalu pusing ya denger suara yang gaduh gitu ya, Kak. Biasanya sih saya, eee, gunainnya pake tidur aja tuh, Kak. <chuckles> Gitu. Iya, heeh. Karena, eee, apa ya, dengan tidur ini kan semua tubuh tuh akan rileks gitu loh. Nah, ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa obat terbaik tuh sebetulnya, mmm, untuk, eee, penyakit itu adalah dengan tidur gitu loh. Karena dengan tidur ini, mmm, apa, tubuh kita tuh akan bener-bener rileks gitu loh. Jadi enggak ada ketegangan gitu loh. Gitu sih, Kak. <chuckles>
Iya. Oh! simpel banget ya. <chuckles> Oh. Oh oke. Jadi sesimpel cukup dengan tidur aja itu udah bisa mengurangin stres, eee, Kakak sendiri ya. Oke deh. Nah eee, iya? K nah, kalau untuk ini, eee eee, kalau untuk, eee, relaksasi sendiri nih, selain, eee, berjalan-jalan di mungkin kayak di, eee, alam terbuka yang Kakak bilang kayak tadi di taman gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang Kakak lakuin? Eee, mungkin kayak yoga di alam terbuka, atau, eee, lari pagi di alam terbuka, kayak-kayak gitu ada nggak? Pernah nggak, Kakak, gitu?
Iya. Betul. Betul. Ka heeh. Heeh. Kan kadang Kalau saya sih, eee, lebih cenderung untuk melakukan teknik relaksasi pernafasan ya, Kak, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan gitu loh. Nah, biasanya itu saya sambil, eee, dengerin suara-suara alam gitu loh. Contohnya kayak suara gemercik air gitu, air sungai atau air terjun gitu loh. Nah, itu tuh, eee, cukup sih membantu saya untuk, eee, menghilangkan stres yang ada di dalam, eee, yang saya alami gitu sih, Kak.
Oh, oke. Oh, jadi Kakak nggak perlu yang sampai gerakan kayak harus yoga di alam terbuka gitu ya. Berarti sangat sederhana sekali. Itu udah bisa tergantung bagaimana mindset Kakak sendiri mengaturnya agar stres itu bisa berkurang ya? Oke. Nah, terakhir nih, Kak. Boleh dong tips dan triknya biar, eee, apa, bisa mengurangin stres lewat kegiatan-kegiatan, eee, simpel atau sederhana yang bisa kita lakuin di alam tempat tinggal, eee, sendiri gitu.
Iya. Enggak sih. <chuckles> Iya iya. Betul. Betul betul. Mhm.